जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा भी ऐसे ही एक यादगार पल है। कि मैं भी नहीं अपने दोस्त के बारे में इतना कुछ जानता था कि हाँ, ऐसा-ऐसा चीजें हैं, क्या-क्या है, तो बस, मैं भी एक बार उसके घर गया हुआ था, तो घर में गया तो मुझे घर बहुत नार्मल सा दिखा। तो मैंने कहा "ठीक है, ठीक है, अच्छा तुम यहाँ रहते हो?" कहा "हाँ, हाँ, यहाँ रहता हूँ।" तो मिल-विल के हम लोग जब घर के बाहर निकले तो कह रहा कि "चलो एक काम करो तो चलो अ, मेरे ऑफिस चलो।" तो मैंने कहा "ऑफिस?" जब मैं ऑफिस उसके गया, तो मैंने देखा जाके कि भाई वहाँ पे तो पूरा माहौल ही बदला हुआ है। वो ऑफिस है उसके अ, उसका क्या कहते थे आपका ये अ, ब मौरंग का काम था। तो मैंने कहा कि "अच्छा आपका ये काम है!" तो कह रहा "हाँ, हाँ भई।" तो देखा कि भाई 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा "भई, ये गाड़ियाँ किसकी एक" तो कह रहा "वो मेरी वो गाड़ियाँ मेरी ही हैं, और ये गाड़ियाँ इसलिए रखी गई हैं जब असल में ट्रक चलते हैं तो उनके साथ में कोई ना कोई एक गाड़ी रहती है। बस उनको रास्ता दिखाना और क्या कहते हैं अ, जो भी चेकिंग्स होती है उनमें चीज़ों को पास करवाने के लिए।" तो मैंने कहा कि "अच्छा!" तब मुझे समझ में आया कि यार ये क्योंकि वो दोस्त मेरे साथ ही साइकिल में बैठ के आता है और जाता था।
हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हाँ। हुँ, हुँ, हाँ जी। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा, मौरंग। हाँ जी, हाँ जी। वाह! हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी।
और जब मैं उसके वहाँ पहुँचा तो उसके पापा ने बताया कि "देखो भई, उसके लिए उसकी अपनी थार खड़ी रहती है। वो जब चाहे तो वो उससे अपना आता-जाता है।" मगर स्कूल जब वो आता था तो वो कभी हुआ तो साइकिल से आ गया, कभी हुआ तो बस में किसी के साथ लिफ्ट लेके आ गया। कभी, कभी होता था कि वो अपनी मोटरसाइकिल से आता था अन्यथा वो ज़्यादातर किसी ना किसी के साथ चला आता था।
हाँ जी, अच्छा, अच्छा, हाँ जी। ता हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी।
तब मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो पूरा-पूरा चीज़ ही बदल गया है। तो उसने कहा कि "अरे नहीं, ये जो चीजें हैं ये ये तो आती-जाती रहेंगी। जो दोस्ती है वो हमेशा एक स्टेबल रहेगी और वो हमेशा जो चलती रहेगी, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है।" तो वो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा अजीब भी घटना हुई थी और मजेदार भी थी, कि जो इसको मैं कभी नहीं भूल पाया कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि बताओ वो दोस्त इतना पैसे वाला है।
हाँ, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी।